देखिए अब सब कुछ क्या है ना डिजिटल हो गया है सभी कुछ ऑनलाइन है। और जहाँ तक पेमेंट की भी बात है ना, तो सब कुछ ये भी डिजिटली ही करते हैं। आजकल तो मतलब नकदी अगर किसी से पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता व्यवसाइयों के अलावा भी कभी किसी के पास नकदी होती होगी या फ़िर वो लोग इस्तेमाल भी करते होंगे उसको। तो आप बताइए ना आपको क्या लगता है कि भविष्य में किस चीज़ को हम लोग प्राथमिकता देंगे डिजिटल पैसे को या फ़िर नकदी को?
जी, जी। जी बिल्कुल। देखिए ये तो इसमें तो कोई दोहराय नहीं जो टेक्नोलॉज़ी के चलन से कहीं न कहीं देखिए जो डिजिटल जो कहते हैं जो ट्रांज़ेक्शन होती है ख़ासकर यूपीआई हाँ, उसका चलन चल गया। और मेरे को लगता है देखिए अगर मैं सही बताऊँ ना इसका ही चलन होगा क्योंकि अगर मैं आपको मेरे एक अनुभव से बताऊँ ना तो मेरे को आज भी याद है मैं ना आज से कुछ वर्ष पहले ना एक अंजान शहर में गया था कहीं न किसी काम से। तो वहाँ पे क्या है ना, जैसे मैं जा रहा था कहीं न कहीं तो मेरे को एक सामान लेना था। तो उस समय देखिए अगर मैं आपको सही बताऊँ ना उस समय जैसे ना ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है कहीं न कहीं जो डि डिजिटल करेंसी है ना, इसकी शुरुआत मतलब इतना प्रचलन नहीं था कहीं न कहीं मेरे को मैं भी इसी से वाकिफ़ नहीं था इतना। तो मैंने तो मैं जा रहा था एक दुकान पे ना मेरे को सामान लेना था तो क्या हुआ जैसे मैं जैसे फ़ोन निकाल रहा हूँ तो कहीं न कहीं मेरे रास्ते में ना मेरे मेरा ना जो पैसे थे वो कहीं गिर गए थे।
उहुँ। बिल्कुल बताइए। उहुँ। हुँ। उम, हुँ।
तो देखिए हाँ, अंजान शहर था देखिए वहाँ पे तो देखिए जब मैं जब मैंने सामान ले लिया तो मैंने ना मतलब मैंने वो कहते है ना, जब मैं थोड़ा जवान ही था उस टाइम तो कहीं न कहीं ना एक मैंने ना ज़्यादा सामान ले लिया और मैं तो ना जब पैसे देने की बारी आई ना तो मेरे पास ना पैसे नहीं थे देने के क्योंकि मेरे वो पैसे तो गिर चुके थे। तो उस समय कहीं न देखिए अंजान शहर में कहीं न कहीं एम्बैरेसमेंट हो जाती है जो कि मेरे साथ हुई। क्योंकि मेरे पास देने को तो एक पैसे भी नहीं थे और ना उस समय ना मेरे को एहसास होना कि काश! मैंने अगर ना डिजिटल जो करेंसी है कहीं न कहीं जो यूपीआई है ये मेरे पास होता ना, तो मेरे को ना कहीं न कहीं न वो उस समय से ना गुज़रना नहीं पड़ता। तो उस समय ना मेरे को एहसास हुआ ना कि यार जो डिजिटल करेंसी है ना देखिए ये भी काफ़ी ज़रूरी है कहीं न कहीं जो यूपीआई है। तो अब मेरे को लगता है कहीं न कहीं न अब इससे काम आसान भी हो जाता है और अब मेरे को एहसास होता है परंतु देखिए अब तो ना हर 1 व्यक्ति यूज़ कर रहा है वो छोटा जो ठेले वाला है, सब्ज़ी वाला है, फ्रूट वाला है, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं न इसका चलन चल गया है। परंतु वो कहते हैं ना, कि मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं दोनों की आज भी उतनी ज़रूरत है जितनी पहले थी जी।
ओह अच्छा! उम हुँ, हुँ। हुँ। सही कह रहे हैं आप कि हाँ, जब इस तरह की परिस्थिति बन जाती है ना, तो ऑनलाइन पेमेंट बहुत काम आ जाता है। लेकिन देखिए क्या है ना, कि अगर हम आज के दौर में बात करें चूँकि आप तो काफ़ी थोड़ी-सी पुरानी बात कर रहे हैं। आज की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो किस तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं? ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फ़िर कैश में मतलब नकद में देना पसंद करते हैं? और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ज़्यादातर जो वज़ह हैं जिनको हम मान सकते हैं कि हाँ, ये कुछ ख़ास वज़ह है इस वज़ह से ये लोग ये कार रहे हैं या फ़िर वो कर रहे हैं? मतलब अ, डिजिटल कर रहे हैं या फ़िर नकद कर रहे हैं?
जी, जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए मेरे को तो ये लगता है। कहीं न कहीं न आज के समय में तो देखिए जो डिजिटल जो करेंसी है कहीं न कहीं यूपीआई है ना इसका ही चलन है। देखिए इसका सबसे जो आसान और जो काफ़ी जो सिंपल वज़ह यही रहेगी ना। ये काफ़ी आसान है देखिए, आजकल क्या है ना। पहले पैसे कैरी करें इतने सारे। परंतु अब देखिए आपको ना सिर्फ़ 1 फ़ोन कहीं न कहीं लेके जाना है और अब कहीं पे भी देखिए काफ़ी आसान भी है। देखिए पहले मतलब ना और देखिए कहीं न कहीं कैश को ना कैरी करना कहीं न कहीं न वो रहता है। मान लीजिए अगर कोई छोटी अमाउंट है। देखिए फ़ोन में तो देखिए आप कितने भी मान लीजिए जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं उतने आपके फ़ोन में कहीं न कहीं न एक डिजिटल वो जो करेंसी है वो जो पैसे हैं वो आपके पास रहेंगे। परंतु मान लीजिए अगर आप मान लीजिए अगर आपके पास 5,000 है अगर आप उसको कैश के कर ज़रिए अगर कैश के फ़ॉर्म में अगर आप कैरी करना चाहेंगे तो मेरे को लगता है ना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि वो बहुत सारे नोट हो जाएँगे, कहीं न कहीं पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। और मेरे को लगता है कहीं न कहीं न देखिए शुरुआत में देखिए अब तो इसलिए ना ये कहीं न कहीं मेरे को लगता है ना डि डिजिटल पैसा को ज़्यादा प्राथमिकता इसलिए दी जाती है ना, क्योंकि हर से हर जगह जैसे पहले तो क्या होता था ना अगर मान लीजिए हम कोई छोटी रेहड़ी में चले जाएँ रेहड़ी पर चल जाए कुछ सब्ज़ी लेने। देखिए उनके पास ना ये सुविधा नहीं होती थी। <smacks lips> तो पहले तो फ़िर भी ना लोगों के पास एक ना वज़ह थी कि ठीक है हमें ना थोड़ा कैश भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हर जगह ना ये काम नहीं आता। परंतु देखिए आजकल तो देखिए अब छोटे जो रेहड़ी वाले भी हैं जो मतलब ठेले वाले हैं कहीं न कहीं देखिए उनके पास भी सुविधा बिल्कुल, हाँ। उनके पास भी ना सुविधा है। तो मेरे को लगता है ना अब जो एक वज़ह थी ना, जो मेरे को लगता है कहीं न कहीं न जो लोगों के पास थी कैश को लेके जाने की ना वो भी कहीं न कहीं न ख़त्म हो गई है क्योंकि अब वो भी कर लेते हैं। <clicks tongue> तो मेरे को लगता है हाँ, मेरे को लगता है कहीं न कहीं न प्राथमिकता दी जा रही है। परंतु <clicks tongue> वो कहते हैं ना देखिए हर एक जो चीज़ होती है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। परंतु कहीं न कहीं इसमें एक एक मुश्किल मेरे को ये भी लगती है ना कहीं न कहीं जैसे नेटवर्क की इसमें ज़रूरत रहती है। क्योंकि देखिए हर जगह ना नेटवर्क अच्छा नहीं रहता। कहीं न कहीं जो सिग्नल है वो आते नहीं है। तो मेरे को लगता है वहाँ पे जो कहीं न कहीं जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं पिछड़े हुए इलाके ना वहाँ पे कहीं भी न, कहीं न कहीं अभी भी देखिए जो कैश है ना उसका ही चलन है। तो हाँ, परंतु मेरे को लगता है धीरे-धीरे ना अगर हम भविष्य की बात करें तो जिस तरह से देखिए हमारा जो देश तरक्की कर रहा है ना तो वो दूर दूर नहीं है जब देखिए मेरे को लगता है कहीं न कहीं एक तरह से ना वो कैशलेस हो जाएगा। ट्रांज़ेक्शन वग़ैरह सब कुछ। जी।
उहुँ। हुँ। हुँ। उम, छोटे-छोटे ठेली लगा के। उहुँ। उहुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। पर ये बताइए जैसे कि अ आपको नहीं लगता कि अचानक से ही सब लोग डिजिटल पेमेंट करने की तरफ अ, ज़्यादा झुक गए हैं या फिर कह लीजिए कि जब हमारे यहाँ पर नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे कितनी सारी यूपीआई जो हैं वो शुरू हो गई थीं। यहाँ तक कि जो लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं थे, जो जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने भी अपनी यूपीआई आईडीज़ बना लीं थीं। है ना? और आपको क्या लगता है मतलब ये मुख्य कारण रहे या और भी कुछ चीज़ें थीं?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को कहीं न कहीं लगता ना कि जो ये हो रहा है कहीं न कहीं ना देखिए इसमें ना देखिए कहीं न कहीं दे जो प्राइवेट संस्था हैं वो भी आगे हैं। कहीं न कहीं सरकारी जो संस्थाएँ हैं देखिए, वो भी आगे हैं, कहें ना उनको बढ़ावा दे रही है। देखिए इसके मुख्य कारण ये है ना जब जैसे नोटबंदी हुई थी तो उसका जो मेन जो क्या कारण था कि ना जितना काला धन है वो निकाल सकें कहीं न कहीं। और देखिए यूपीआई में इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है एक ना जो ट्रांसपेरेंसी रहती है ना कहीं न कहीं ना वो। क वो जो हम छुपा नहीं सकते कहीं न कहीं जो टैक्स चोरी है वो हम कर नहीं सकते ऑनलाइन पेमेंट में। क्योंकि हमारा एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो मेरे को लगता है देखिए एक तो इसका ये भी कारण है। इसका बहुत, सही कि ना कहीं न कहीं हम ना इसमें टैक्स चोरी नहीं कर सकते और कहीं न कहीं देखिए मतलब इसकी हाँ, ये और क्यों क्यों सब सारे इसलिए आने लगे क्योंकि मेरे को लग रहा है काफ़ी आसान है ये यूज़ करने में। देखिए, शुरुआती समय में ठीक है। परंतु देखिए अब इसकी यूआई जो इसकी जो डिज़ाइन जिस तरह से करा गया है। देखिए आपको ना सिर्फ एक बटन क्लिक करना है। कहीं न कहीं देखिए और आप पेमेंट कर सकते हैं और मेरे को लगता है कहीं न कहीं जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़े नहीं हुए परंतु अगर वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं छोटा-मोटा। तो इसमें तो मतलब ऐसी सुविधा है ना अगर वो पेमेंट लेना भी चाह रहे हैं किसी से तो एक वो छोटा-सा डब्बा होता है आपने भी सुना होयगा। तो जब जैसे उसपे पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो बोल देता है कि "पेटीएम पे 20 रुपए प्राप्त होए। 30 रुपए प्राप्त होए।" तो मेरे को लगता है अगर जो कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है इतना हिसाब भी नहीं पता उनको। परंतु इसके ज़रिए ना वो भी अपना धंधा चला सकते हैं। तो मेरे को लगता है हाँ इसके फ़ायदे हैं। परंतु मेरे को लगता है इसके ना साथ-साथ ना इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ना जैसे ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है। कहीं न कहीं ना दी अगर वो जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 दिन में 5000 से या 6000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन कर ली। तो आप वो कर नहीं पाएँगे कहीं न कहीं और पैसे नहीं उस पे आप कर पाएँगे। तो हाँ देखिए ये तो है कुछ परेशानी है। परंतु फिर वो कहते हैं ना देखिए कि ना <clicks tongue> मतलब वही हर चीज़ के अपने दो पहलू होते हैं। तो हाँ इसके फ़ायदे भी और उसके मेरे को परंतु मेरा जो मानना है मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना इसके फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान इतने नहीं है अगर मेरी मेरे व्यक्तिगत मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो। जी।
हुँ। बिल्कुल। हुँ। उहुँ। जी। अ, हाँ। के बोलने लगता है। अ, हाँ। हुँ बिल्कुल। लेकिन देखिए आपको लगता है कि जो छोटे इलाके हैं या जो गाँव जैसे इलाके हैं, या जो छोटी दुकानों वाले हैं जो ठेले वग़ैरह लगाते हैं तो उनके लिए अ अ, मतलब ज ज ख़ासकर के जो व्यवसायी हैं वो तो नकद में ही सब कुछ पूरा व्यवसाय करते हैं। उनके लिए ज ये जो डिजिटल है उसका मतलब कितना महत्त्व है? या उन अ, वो किस तरीके से इसकी परिभाषा को है जो समझते हैं या इसका मतलब समझते हैं?
जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, देखिए ये तो बात है कि ना जो जैसे आपने बात करी जैसे छोटे शहरों की। देखिए कहीं न कहीं देखिए वहाँ के जो लोग है ना जैसे वो टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ़ नहीं है उनको जैसे इतना पता नहीं है। परंतु मेरे को लगता है ना सरकार भी ना अपनी तरफ से कर रही है। वो भी लोगों को च वो देखिए सरकार ख़ुद भी चाह रही है ना कि लोग कैसे डिजिटली जो करेंसी है उसके तरफ वो शिफ्ट होएँ। और बात रही देखिए जो मेरे को कहीं न कहीं जो मेरे को ऐसा एहसास होता है जो फ़ील होता है कि जो जो दिक्कत आती है जो छोटे शहर हैं ना उनमें ये रहता है जैसे नेटवर्क इतनी सुविधाएँ नहीं रहती। जैसे मान लीजिए अब कोई मान लीजिए अगर कोई पेमेंट करना भी चाह रहा है देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई छोटे शहर में या कोई छोटे जितना जो डेवलप नहीं है कोई अगर छोटा शहर है कोई इलाका है तो वहाँ पे क्या है ना <smacks lips> पेमेंट आपको अगर आपको आता भी ना आप तो भी नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए वहाँ पे इतना नेटवर्क नहीं है इंटरनेट नहीं है। और देखिए बात रही जैसे छोटे जो मान लीजिए छोटे जो स मान लीजिए जो सब्ज़ियाँ बेचते हैं कहीं न कहीं फल बेचते हैं तो मेरे को लगता है अगर उनको बड़े शहरों में देखा जाए तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं उनको मदद ही मिली है। <clicks tongue> क्योंकि जैसे क्योंकि देखिए उनके आजकल देखिए वो इतने आराम से वो पैसे ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं। और कहीं न कहीं अगर बात रही देखिए बिज़नस की जो पहले होते थे मेरे को लगता है कहीं न कहीं अगर वो नकद में करना चाहते थे क अभी भी जैसे उनका कहीं न कहीं जैसे आप कह रहे हैं उनका तो जो सारा धंधा है वो कैश में होता है। तो हाँ, देखिए कहीं न कहीं उनको परेशानी तो है परंतु मेरे को लगता है ना कि समय के साथ-साथ उनको कहीं न कहीं थोड़ा होना पड़ेगा। अगर अगर मतलब अगर वो नकद में भी कर सकते हैं तो कहीं न कहीं मेरे को लगा डिजिटली में भी उनको अगर इतनी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। परंतु अगर किसी की पर्सनल कोई पसंद है या कुछ भी है तो मेरे को लगता है इसमें तो अब उनकी क्या बोल? उ क्या कह सकते हैं इसमें। जी।
हुँ। अ, हुँ, हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ। लेकिन देखिए ना, अगर हम सोचें कि अ, जो लोग नकद में व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए तो सच में चुनौतियाँ हैं। लेकिन अगर हम मौकों की बात करें, तो फ़िर वो क्या-क्या मौके हो सकते हैं उनके लिए?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, मेरे को ये लगता है ना, कहीं न कहीं ना जैसे जैसे कोई बिज़नेसमैन है। देखिए, मेरे को लगता है ना जैसे जब वो, मान लीजिए अगर कोई धंधा कर रहे हैं। तो उनको जैसे मार नगद में कर रहे, तो कहीं न कहीं जैसे उनको एक ज क्योंकि क्या है ना, बड़े अगर, जो बड़े बिज़नेस है देखिए, उनको एक हिसाब लिखना पड़ता है कहीं न कहीं हिसाब तो रहता ही है हर एक चीज़ का। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना जो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांज़ैक्शन है, काफ़ी आसान हो गया है ये। क्योंकि मेरे को आज भी याद है, जैसे हमारे जैसे जानकार में जैसे वो ना हिसाब लिखते थे कहीं न कहीं उनकी किताब में। तो उनकी जैसे ना किताब कहीं ना, उनको मिल नहीं रही थी। तो जैसे उनका क्या होता है, जैसे बड़े बिज़नेसमैन जो होते हैं, उनका मतलब तो वो क्या है ना जैसे रोज़ ना, अपना हिसाब मिलाते हैं कहीं न कहीं। तो देखिए, मतलब उनकी जैसे 1 दिन अगर उनको ना जैसे उनकी मान लीजिए महीने के 10 दिन का उनका हिसाब नहीं मिल रहा था। तो मतलब उनका जो हिसाब है, वो कहीं न कहीं ना ऊपर-नीचे ही हो गया था। क्योंकि देखिए कैश का पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। परंतु मेरे को ये लगता है ना जब डिजिटली अगर कोई व्यक्ति ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, ख़ासकर कोई बिज़नेसमैन है, तो मेरे को लगता है ना उनका वो पूरा व्यवस्थित रहता है। कहीं न कहीं उनको पता रहता है कि उनके पैसे कहाँ आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना उनको हिसाब मिलाने में ना काफ़ी आसानी रहती है। तो मेरा तो ये मानना है, कि उनको देखिए ये इतना अच्छा एक फ़ायदा है ये कहीं न कहीं। है ना? कि उनको कल को अगर उनका जो हिसाब है, कल को वो गुम भी गया, अगर वो कहीं पे लिख रहे हैं किताब में कोई। तो देखिए, वो ऐसा भी हो सकता है ना बाद में जाके अगर उनको किसी से पैसे भी लेने हो या देने भी हों, उनको पता ही नहीं होगा क्योंकि उनका हिसाब गुम हो गया। परंतु मेरे को लगता है अगर वो डिजिटली ट्रांज़ैक्शन करेंगे ना, तो उनका एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ, उनको किसी को देने है या किसी से लेने है। जी।
जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। अच्छा लेकिन ये भी देखिए ना कि जब ऑनलाइन चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं ठगी वाला जो डर है ना वो तो सामने आता ही है और हमारी प्राइवेसी भी ख़राब होती है। मतलब हमारी जो निजता है कहीं न कहीं अ, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट हें हमारा आधार कार्ड है। है ना? बहुत सारी ऐसी निजी अ, कह लीजिए सूचना जो दूसरों तक पहुँच जाती है एक तो ये ख़तरा। ऊपर से ये जो हमारी साइबर सुरक्षा है। है ना? इसके ऊपर भी ख़तरा होता है। अभी आप कह रहे थे कि अ, भले ही हमें मतलब टैक्स अ, जो मतलब सरकार को जो है टैक्स चोरी में काफ़ी सहायता मिल जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।
लेकिन अ, मतलब अ, चूँकि यहाँ पर ये भी देखिए ना कि अभी भी नगद तो चल रहा है ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरीके से डिजिटल ही निर्भर हैं। नकद तो अभी भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं करप्शन भी कह लीजिए कि उसका भी ख़तरा अभी भी रहता ही है। तो ये जो 3 हमारे अ, पहलू हैं मतलब हमारी निजता साइबर सुरक्षा या करप्शन इसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए देखिए, अंग्रेज़ी की एक काफ़ी एक अच्छी कहावत कहावत है कि "विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।" देखिए हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, चीज़ें काफ़ी आसान भी हो गई हैं। परंतु मेरे को लगता है ना कि, लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा ना कि इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और देखिए बात की, कि देखिए नक़द देखिए हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि नक़द से जो कहीं न कहीं जो चल रहा है, उसका चलन आज भी है। परंतु मेरे को ये लगता है ना कुछ नहीं से तो देखिए कुछ ही सही। देखिए, पहले जितनी टैक्स चोरी होती थी, देखिए, मेरे को लगता है कुछ तो प्रतिशत उससे कम ही हो रही होएगी अब। ठीक है? और बात रही देखिए हाँ, जो हमारा जो कहीं न कहीं प्राइवेसी है। जैसे कि ना, आजकल हम स्कैम का सुनते आते हैं कहीं न कहीं। मेरे को लगता है ना, देखिए <clicks tongue> लोगों को इसके प्रति ना जागरूक भी होना पड़ेगा। देखिए, सरकार भी कर रही है। आपने सुना होएगा जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, तो जैसे अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ में बोलते हैं। तो मेरे को लगता है हाँ, लोगों को इसके प्रति होना पड़ेगा। परंतु कुछ छोटी-छोटी बातों का ना उनको पालन करना पड़ेगा। जैसे कि, किसी को भी ना जैसे कोई ओटीपी आता है वो ना बताएँ और ना किसी आसानी से ना किसी पे विश्वास ना करें अगर वो कोई फ़ोन कर रहा है, कि उनको आप पैसे भेज दें। तो मेरे को लगता है छोटी-छोटी जो चीज़ों का अगर वो पालन करेंगे ना, तो उनको कहीं न कहीं मदद ही होएगी भविष्य में जाके। जी।
हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, ये भी है। हुँ। हुँ। हुँ। बहुत अच्छी बात कही है आपने और अ, काफ़ी महत्वपूर्ण भी थीं ये और अब तो ज़माना भी पूरा डिजिटल का ही चल रहा है। उम्मीद है आपके आपसे जो है फिर से किसी नए विषय पर जल्दी ही बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके। काफ़ी, एक ये अच्छा है कहीं न कहीं बहुत ज़रूरत का भी एक टॉपिक है, कि कहीं न कहीं कैसे डिजिटली जो पैसे हैं उनको लेन-देन हो सकती है, अगर नकद की भी तो काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके। तो आशा करता हूँ, आपसे फिर से बात होएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।